É mesmo, né, talvez pequenas plantas que sejam fáceis de cuidar, né, como suculenta, eu gosto muito de flor, mas esse período não está bom não é para comprar flor, né, porque elas não elas não dão flor passou a primavera, já. <laughs> Suculenta né?
Uhum. Sim, sim. É, talvez assim suculentas mesmo, ou as ervinhas aromáticas dá uma olhada no mercado, né.
As ervas aromáticas é verdade, né.
É. Sim sim, que acaba sendo uma atividade que você, né, dependendo de quantas plantas você tiver e tudo mais, não vai te tomar muito tempo, né, não vai ser algo assim que vai demandar muito tempo porque a sua rotina já está bem corrida, mas é uma atividade super relaxante, né, para quem gosta assim é mesmo relaxante e aí você vai criando a sua selva dentro de casa. <laughs>
É, é então. Uhum. É verdade. <laughs> Muito bom, né.
Né, e aí às vezes você pode até pensar assim, né, isso tirando, tirar isso como um momento para você sei lá uma vez por semana você, eh, vai cuidar das plantas aí coloca uma música, sabe? Eh, abre um vinho e assim pronto é o teu momento, <chuckles> é o teu momento relaxante feliz sabe?
É verdade, né, ai eu estou precisando mesmo, eu não sou muito de beber mas vinho relaxa, né, mas tem que ser à noite porque senão, <laughs> porque senão não tem jeito, né.
Uhum. <laughs> É mas pode ser um suquinho também, né, faz um suco gostoso e senta ali para cuidar das plantinhas ouvindo uma música, quem sabe, né, não é algo que te ajuda a esquecer porque eu acho que o que você precisa às vezes, né, esquecer do trabalho sabe parar de pensar, né, porque como você falou que você tem esse outro trabalho que é em casa e você tem o trabalho que é fora de casa, acaba que a sua vida gira muito em torno do trabalho, né.
Uhum.